Ja, wie so 'n Weihwasser. Die hat sich dann damit gewaschen. Das war so aus ihrem
Oder
nahegelegenen Bach. Da hat die dann so ihr Osterwasser geholt und hat dann immer gemeint, damit damit wäscht die sich jetzt noch mal, ne? So, das Gesicht zumindest so, ja.
Ah. Ja, ja, ja. Mhm. Ah, interessant, das habe ich noch nie gehört.
Genau und das mhm. Mhm. Ja, das aber das machen also, das machen wir nicht mehr. <giggles> Ja.
Das ist toll. Ah, okay. Nicht mehr so sauber wie früher, der der Bach. <laughs>
Ja, so 'n kleinen ne, <laughs> wir nehmen wir nehmen dann die Dusche. <laughs>
<laughs> Verständlich. Ah, wunderbar, aber das ist auch 'ne schöne Tradition. I also, wenn ich so drüber nachdenke: zum Fluss laufen, 'n bisschen Wasser holen, also, ja, der hat auch was.
<laughs> J Ja. Ja, ja, und ich denke, früher gab's noch viel mehr Tradition, ne? Ist halt schade, dass das alles so untergeht, ne? Das
Ja, klar. Ja, aber es hört sich so an, als ob du sie noch so ziemlich beibehalten tust, so die Tradition, ne? Ist schön.
Ja, ja. Ja, ich ich denke, das ist auch wichtig, dass man so unsere Kultur noch so das, was in unserer Kultur so gefeiert wird oder Tradition ist, dass man das noch so weitergibt, ne? Grade grade mhm, in unserer schnelllebigen Zeit heutzutage, wo wirklich f ja, und digitale Zeit, wo da gar nicht mehr
Ja. Ja, ist auch schön. Mhm. passiert, ne?

Hm, habe ich noch nicht gehört, ne.
Wunder wunderschön. Es hat halt alles so kleine verwinkelte Gassen und kleine Handwerksläden, wo du reingehen kannst. Also es ist nicht nur typisch Weihnacht genau. Ist nicht nur typisch Weihnachtsmarkt, Glühwein, Bratwurstbude. Ne, du gehst wirklich durch die Gassen und findest dort handgemachte, traditionelle Weihnachtsgeschenke auch für die Familie. Und das ist so schön, ja.
Ah. Schön Wie im Bilderbuch. Mhm. Ach Mann. Ja. Also du, ich werde ja richtig neidisch. <laughs> Also Weihnachten ist 'n bisschen Thema, ne?
Genau. Ja, musst du mal Meißen besuchen. <chuckles> J ja, genau. Ja.
Ah, toll. Und dann noch der Geruch aufm Weihnachtsmarkt, ne? So die ganzen Gewürze und vom Glühwein und Plätzchen und, und, und. Also, ja, vermisse ich auch 'n bisschen.
Ja, ja. Ja. Ja, das mhm.
Viel. <laughs>
Hast hast du bei dir nicht mehr? <chuckles> Wo du jetzt wohnst? Da gibt es keinen gibt's keinen Weihnachtsmarkt. Oh, sch
Ne, mhm, vielleicht sollte ich so was mal anfangen, ne? Vielleicht fange ich bei mir am Haus an mit Glühwein und lade die Nachbarn ein und schaue mal, ob das größer wird <laughs> jedes Jahr, ne? Mal schauen. Ja. Ja, oder oder wir haben so so Märkte halt, aber jetzt kein Weihnachtsmarkt, ja.
Schade, ja. Ja. Ja, pro probiere mal. <laughs> Mhm, mhm.
Schade, schade. Aber du, das hört sich alles so schön an. Und das ist ja schon wieder bald. Da musst du jetzt schon wieder die Vorbereitungen treffen, oder?
Ja, schade.